ครับ เอ่อ คือผมมีเรื่องที่รู้สึก เอ่อ กดดันน่ะครับนิดหนึ่ง แล้วก็เป็นเรื่องที่ เอ่อ จะต้องตัดสินใจในสักวันหนึ่ง แล้วก็อาจจะไม่นานนี้อะครับ คือว่า เอ่อ ผมเป็นการตัดสินใจเรื่อง เรื่องอนาคตดังด้านการศึกษาของลูกผมเนี่ยครับ คือตอนเนี้ยผมมีลูกอยู่อายุประมาณ ประมาณขวบครึ่งนะครับ แต่ว่า เอ่อ ผมเนี่ยกับภรรยาเนี่ย คุยกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มมีลูกแล้วว่า เราตั้งเป้าหมายกันว่า เอ่อ เราอยากจะโฮมสคูล โฮมสคูลลูกเนี่ยจนถึงสักช่วงระยะหนึ่ง แล้วค่อยเอาเข้าโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาทั่วไปนะครับ อย่างในใจผมเนี่ยอยากจะโฮมสคูลถึงสักประมาณ ป. 3 นะครับ แล้วก็ เอ่อ หลังจากนั้นเนี่ยค่อยเข้าโรงเรียนแบบว่าหลักสูตรปกติทั่ว ๆ ไปอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่ง เอ่อ ด้วยไอเดียตรงเนี้ยนะครับ พอ พอมีการแบบว่า ลองพูดคุยกับคนในครอบครัวคนอื่น ๆ แล้วก็ เอ่อ ลองคุยกับเพื่อนฝูงของผมอะนะ ก็มักจะเจอความคิดแบบว่าที่ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเลยแบบว่าอาจจะเป็น เอ่อ กังวลเรื่องว่า เรื่องการเข้าสังคมของลูก กังวลเรื่อง เอ่อ มาตรฐานการสอน หรือว่าหลักสูตรที่เอามาใช้ อะไรอย่างเงี้ยครับว่า มันอาจจะทำให้ เอ่อ พัฒนาการของเด็กเนี่ย ดำ เอ่อ เรียกว่าทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือว่าทำงานออกมาในรูปแบบที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขา ประมาณนี้อะครับ ซึ่ง เอ่อ มันก็เลยทำให้พอโดนวิจารณ์มาก ๆ เนี่ย มันก็เลยเริ่มรู้สึกลังเลด้วยอะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า แล้วเหตุผลอะไร ที่อยากจะโฮมสกูลกับลูกอะคะ จนถึง ป. 3 เลยอะค่ะ มีเหตุผลหลัก หรือว่าสถานการณ์อะไร ที่เคยเจอมาแล้วฝังใจ แล้วก็อยากจะโฮมสกูลกับลูกไหมคะ?
ครับ ครับ ครับ เอ่อ จริง ๆ ก็ ทั้งตัวผมและภรรยาเนี่ย ก็คือมีประสบการณ์กับโรงเรียนที่เรียกว่า ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไร อ่า ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก ๆ แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ อย่าง อา เรื่องง่าย ๆ ก็คือ คือแบบว่า เอ่อ คำหยาบคำแรกที่เราพูด ก็มาจากโรงเรียน หรือว่า เอ่อ การโดนเพื่อนแกล้งแบบหนัก ๆ อะไรเงี้ย ก็มาจากโรงเรียน อย่างฟังภรรยาผม ก็มีประสบการณ์แบบว่า โดนเพื่อนบุลลี อะไรเงี้ยครับ ในช่วง ในช่วงวัยเด็ก อา แล้วก็อย่างผมเนี่ย ก็คือมีอาจารย์เนี่ย บุลลีในช่วง วัยเด็ก อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งอัน อ่า โรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ย ก็คือเป็นโรงเรียนที่แบบว่า ก็ ก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งด้วยนะ แล้วก็ เอ่อ เป็นโรงเรียนรัฐเนี่ยแหละครับ แต่ว่า เอ่อ ทางอาจารย์เนี่ย ก็คือ ผมพบเจอมาว่ามีหลาย ๆ ท่านเนี่ย คือใช้ เรียกว่าใช้ ใช้หน้าที่ เอ่อ ใช้อารมณ์ในหน้าที่ค่อนข้างเยอะ แทนที่เขาจะสอน เขาก็เลือกที่จะบ่น เอ่อ แทนที่เขาจะพูดดี ๆ เขาก็เลือกที่จะ บางทีก็ด่าแทน อะไรเงี้ย ในวัยของผมอะนะ ในวัยเด็ก เงี้ยครับ แล้วก็รวมถึงการทำโทษต่าง ๆ แล้วก็การเลือกเพื่อน หรือว่าสภาพแวดล้อมของเพื่อน อะไรเงี้ย ที่มันเลือกมากก็ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยครับ ผมกับภรรยาก็เลยตัดสินใจกันว่า เอ่อ อยากจะโฮมสกูลลูก อย่างน้อย ๆ เลยนะ ก็อย่างช่วงอนุบาล อย่างเงี้ยครับ เพราะว่าไอ้อย่างอนุบาลเนี่ย เป็นช่วงที่ผมมองว่า มันเป็น เอ่อ เรื่องว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยแหละครับเป็นสำคัญ เพราะว่าเรื่องวิชาการเนาะ ในวัยอนุบาลเนี่ย ไม่มีอะไรอยู่แล้ว ก็ เต็มที่ก็แค่นับเลข ก.ไก่ ฮ.นกฮูก เอ่อ อย่างมากสุดเลยก็ A B C แล้วก็คำศัพท์พื้นฐานนะครับ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เนี่ย ผมมองว่าเราสามารถทำได้ ในบ้านเองก็ได้ อย่างพวก เอ่อ เรียกว่า เล่น เล่นกีฬาเล็ก ๆ น้อย ๆ การ การละเล่นต่าง ๆ หรือว่าการเล่นกับเพื่อนเนี่ย อันนี้เราก็ยังสามารถแบบว่าไปหา เอ่อ เรียกว่า กิจกรรมเสริมให้ลูกทำได้นะครับ ที่ลูกยังพอสามารถไปเจอกับคนอื่น ๆ ได้ อย่างเช่น ไปเรียนว่ายน้ำ ไปเรียน เอ่อ ศิลปะป้องกันตัว อะไรเงี้ยครับ เขาข้อจะได้เข้าสังคมในจุด ๆ นั้น แล้วก็ เอ่อ เรียกว่า หยั่ง อย่างอาจะ อาจารย์โรงเรียนวิเศษ อะไรพวกเนี้ย เขาก็จะมีการดูแลที่ค่อนข้างดีกว่ารง อาจารย์ในโรงเรียน เอ่อ โรงเรียนทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว แล้วก็ เนื่องจากแบบว่า เราเจอข่าวที่แบบว่าเด็กอนุบาลโดนคุณครูทำโทษรุนแรง อะไรอย่างเงี้ยครับ ค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็ยังไม่รวมถึงว่า เอ่อ แบบว่าเรื่อง อันตรายจากบุคคลภายนอก ค โรงเรียนด้วย อะไรอย่างเงี้ย ที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้เสียทีเดียว ดังนั้นผมก็เลยตกลง หรือว่าตัดสินใจกับภรรยาว่า อย่างน้อยเนี่ย ในช่วงอนุบาลเนาะ เราอยากจะโฮมสกูลเอง แล้วก็เราสามารถเอาลูกเนี่ย ไปเรียนกิจกรรมเสริมตามที่ลูกสนใจก็ได้ หรือว่าเราสนใจก็ได้ แล้วลูกชอบไม่ชอบค่อยว่ากันอีกที เพราะว่าเราจะเน้นไปที่ เอ่อ ความสุขของลูก เน้นให้ลูกได้เล่น เล่นเยอะ ๆ แล้วก็ไม่ได้เน้นไปที่ด้านวิชาการ จนกว่าลูกจะเลย ป. 3 ขึ้นไป คือประมาณ เอ่อ สักหลัง 10 ขวบเนี่ย ค่อยมาลงหลัก หรือว่ามาเน้นด้านวิชาการอีกที ประมาณเนี้ยอะครับ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ เอ่อ ต้องใช้คำว่าวางแผนเพื่อลูกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ จากเหตุผลที่คุณอธิบายมาทั้งหมดเนี่ย ก็ทำให้เห็นภาพมากขึ้นเลยค่ะ แล้วก็เข้าใจดีเลยค่ะ ว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจอยากจะให้ลูก home school ขนาดนี้ แบบนี้อะนะคะ ก็ขอชื่นชม แล้วก็ชมเชยเลยค่ะคุณพ่อที่มีการวางแผนเพื่อลูกได้ดีขนาดนี้อะค่ะ ค่ะ อยากจะ เอ่อ สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะนะคะ แล้วที่บอกว่าถ้าเกิดว่า เอ่อ เอาลูกเข้าสู่หลักสูตรตอน ป. 3 อะค่ะ แล้วคิดว่าเขาจะสามารถที่จะต่อติดไหมคะ? หรือว่าคุณพ่อมีความคิดเห็นยังไงตรงนี้คะ? ทำไมถึงเลือกเป็น ป. 3 เหรอคะ?
ครับ ครับ ครับ ยินดีครับ ครับ ครับ อะฮะ เอ่อ เพราะว่า เอ่อ เรียกว่าในแง่มุมวิชาการเนาะ จนถึงตอน ป. 3 เนี่ย ผมคิดว่าผมกับภรรยาเนี่ยสามารถสอนกันได้อยู่ เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ลงลึกมากนัก อย่างงี้ใช่ไหมครับ อย่าง เอ่อ ด้านภาษาก็เต็มที่ก็เรื่องสะกดคำ เอ่อ การอ่าน การผสมคำประมาณเนี้ยนะ จนถึง ป. 3 เนี่ยก็อาจจะเริ่ม เอ่อ ถึงขั้นว่าอ่านหนังสือเป็น เป็น เรียกว่าเป็นย่อหน้า เป็นย่อหน้าได้แล้ว อะไรประมาณนี้ ซึ่งเราก็ทำกันได้อยู่แล้วเนาะใน ในผมกับภรรยา หรือว่าอย่างเรื่องด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ อะไรอย่างเงี้ย ความ เรียกว่าองค์ความรู้มันก็ยังไม่ได้ลงลึกมาก ป. 3 นี่ก็คือแค่ถึงขั้นบวก ลบ คูณ หารได้ ยังไม่ได้ลงไปถึงขั้นพวกทศนิยมหรืออะไรพวกนี้ด้วยซ้ำ ดังนั้นเรายังสามารถสอนได้อยู่ หรือว่าอย่างในแง่มุมวิชาอื่น ๆ อย่างเงี้ย อย่างวิทยาศาสตร์ อย่างเงี้ย ผมมองว่าถ้าเราสอนเองในบ้านเนี่ย ยังมีโอกาสได้ทดลองต่าง ๆ เยอะกว่าเข้าไปอยู่ในโรงเรียน เอ่อ ทั่วไปด้วยซ้ำ เพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยอย่างโรงเรียนรัฐเนี่ยตอนเด็ก ๆ เนี่ย โอกาสน้อยมากเลยครับที่เราจะได้ทดลองอะไรสักอย่างหนึ่ง คือเหมือนว่าส่วนใหญ่อาจารย์เขาก็มาเปิดหนังสือ แล้วก็สอนตามตำราไปนานครั้งมาก สัก เอ่อ ปีหนึ่งจะสัก 1-2 ครั้ง เองที่เราจะได้เห็นว่าอาจารย์เอาอุปกรณ์มาให้ทดลอง อะไรแบบนี้ครับ ผมก็เลยรู้สึกว่า เอ่อ จนถึง ป. 3 เนี่ย ถ้าเราสอนเองรู้สึกว่าลูกเราน่าจะได้อะไรเยอะกว่า รวมถึงว่าได้ทั้งความสนุกมากกว่า ได้อิสระมากกว่า แล้วก็เขาอาจจะมีความสนใจที่เรียกว่าเปิดกว้างมากกว่า ไม่ได้ตีกรอบเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่โรงเรียนอย่างเนี้ยครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เข้าใจ เข้าใจความคิดของคุณพ่อเลยค่ะ อ๋อ ถึงว่าเป็นคนที่รักลูกมาก ๆ เลยนะคะ ดีงามมาก ๆ เลยค่ะ อยากจะ เอ่อ ให้คำแนะนำแบบนี้พอจะได้ไหมคะ คือเข้าใจเลยค่ะที่ เหตุผลที่คุณพ่ออยากจะให้ลูกเนี่ย อ่า home school จนถึง ป. 3 อะค่ะ แต่ด้วยความที่ เอ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนไว้เนี่ย มัน base on ประสบการณ์ของทั้งคุณพ่อ แล้วก็คุณแม่เอง คืออยากจะให้ เอ่อ เอ่อ คุณพ่อลองมองในมุมของน้องได้ไหม บ้างได้ไหมคะว่า จริง ๆ แล้วอะ เขาอาจจะต้องการ เอ่อ ไปเรียนกับเพื่อนหรือเปล่า คือก็อยากจะเสนอแบบเนี้ยค่ะ ก็คืออาจจะเสนอให้ เอ่อ คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ลองพาน้องไปเรียนในช่วงแรก ๆ ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งดีไหมคะ แล้ว ป เราก็ดูฟีดแบ็กกับลูกว่า เขาอยากจะไปโรงเรียนต่อไหม หรือว่า อะ ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปโรงเรียน ก็ไม่เป็นไรเลย เพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อะ ก็จะสอน home school ให้กับน้องเอง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยได้ เอ่อ เรียกว่ามีประสบการณ์ว่า โอเค ฉันก็เคยไปโรงเรียนมาแล้วนะ แต่ถ้าเกิดว่า เอ่อ เขาไม่ชอบ หรือว่ารู้สึกแบบ เอ่อ ไม่ fit in กับเพื่อน หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ไม่เป็นไรเลย คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนกับเขา โดยการที่เราสามารถที่จะ home school ก็ได้ แบบเนี้ยพอจะเป็นอีกหนึ่งออปชันของ ให้คุณพ่อได้ไหมคะ?
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อือ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ก็ ก็ดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ เพราะว่า เอ่อ จริง ๆ แล้วอย่าง อย่างตอนเนี้ยลูกผมแค่ขวบครึ่ง ก็ยังถามความเห็นเขาไม่ได้อะเนาะ แต่ว่า เอ่อ พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันที่จะให้เขาลองเข้าไปก่อน อาจจะช่วงสัก เอ่อ ประถม ป.1 อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่า เอ่อ ตรงนั้นเนี่ยเขาน่าจะเริ่มตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้ว แล้วก็ เอ่อ แต่ว่าในช่วงอนุบาลเนี่ย ก็คงจะไม่แน่ ๆ แหละครับ เพราะว่า เอ่อ เรื่องความปลอดภัยอันนี้อะเป็นหลักเนาะ แต่ว่าในช่วงอนุบาลเนี่ยเราก็จะพยายามหา เรียกว่า เอ่อ โอกาสให้เขาได้มีการได้เล่นกับเพื่อน ๆ ก็คือเล็งกิจกรรมพิเศษ อย่างเงี้ย ลายใช้ ซึ่งตรงนี้ก็พยายามจะวางแผนรองรับไว้ แต่ว่าทั้งนี้อะครับมันก็มีความกังวลอีกส่วนหนึ่ง คือว่า เอ่อ การที่เราจะให้ลูกอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ย มันก็ เอ่อ อย่างผมกับภรรยาเนี่ย ก็คือจะทำงานกันอยู่แบบ work from home อย่างงี้ ใช่ไหมครับ แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเราเนี่ยก็คือจะ อ ค่อนข้างน้อยลงมากเลย เพราะเราก็ต้อง เอ่อ สลับกันอยู่กับลูก อย่างเงี้ยครับ อา แต่ว่าถ้าเกิดลูกได้เข้าระบบการศึกษาเนี่ย เขาก็ เวลาส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ที่โรงเรียน แล้วผมกับภรรยาก็จะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ด้วย ซึ่งอะไรตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ เอ่อ เพิ่งมาเป็นตัวแปรในช่วงหลัง ๆ นี้เอง พอเริ่ม เอ่อ ลูกเริ่มวิ่งได้ เริ่มรื้อของได้เนี่ย เราก็เริ่มคิดแล้วว่า เอ๊ะ ถ้าเราจะต้องอยู่แบบนี้กันทั้งวันเลยเนี่ยมันจะเหนื่อยไปไหม? อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นความขัดแย้งกันในใจอยู่ ก็ บ จะพยายามให้ได้จนกว่าจะพ้นอนุบาลเนี่ยแหละครับอย่าง น้อย
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ไม่ได้ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ สักแบบ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ได้เข้าสังคม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ยังไงคะ? ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ่า พอเขาโตขึ้น คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแค่ อ่า เขาเรียกว่า สอนเขาแล้วก็ เอ่อ ให้เขาทำแบบฝึกหัด อะไรแบบนี้อะค่ะ เขาก็จะสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ เพราะเขาก็โต เริ่มโตแล้ว อะไรประมาณนี้ค่ะ อาจจะไม่ได้แบบ เอ่อ รื้อของมาเล่น หรือต้องอยู่กับเขา อ่า บ่อยครั้งแต่ อ่า อาจจะแค่ เอ่อ อยู่ ให้เขาอยู่ในสายตา อะไรแบบนี้ ก็เชื่อว่า อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีก็ได้นะคะ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ โอ้! จริง ๆ ก็ เอ่อ การ การได้มาอธิบายตรงนี้เนาะ โดย โดยที่ไม่ถูกตัดสินเนี่ย จริง ๆ มันก็ เอ่อ เป็นอะไรที่ อืม เป็นเหมือนเป็นโอกาสที่ผมได้สะท้อนความคิดตัวเองเหมือนกันว่า เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ย เส้นทางนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แล้วก็อย่างที่คนอื่นคอยมาเรียกว่า ปรามาสเรา หรือว่าคอยห้ามเราเนี่ย ให้เราระวังตรงนู้น ระวังตรงนี้แล้วเนี่ย จริง ๆ แล้ว เอ่อ ถ้าเราวางแผนโดยละเอียดเนาะ มันก็ดูเหมือนว่า จะจัดการได้ แล้วก็น่าจะผ่านไปได้ ก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ ที่มารับฟังกันนะครับ
ค่ะ อืม อือ ค่ะ ค่ะ ใช่ เลยค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ อ่า เอาใจช่วยนะคะ ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แล้วก็ อ่า ได้สรุปแผนสำหรับน้อง เป็นแผนที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ที่มาระบายให้กันฟัง ก็สนุกสนานแล้วก็ เอ่อ ได้สาระมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ครับ